Ờ.
Hình như là có đường sắt hay gì đó nhỉ?
Đường sắt à? Ờ, cái này thì chưa rõ, cái này thì mình chưa nghe, mình ừm, nhưng mà
Ừ. Chưa rõ lắm, nhưng mình nghĩ là sang sang bên đấy thì chắc là chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều nước ngoài. Khác rồi.
Đúng rồi, thật sự thì nếu mà mong muốn đường sắt thì mình mong muốn là đường sắt đi từ Bắc vào Nam. Như là tàu điện ngầm, ừ, tàu tàu tàu nhanh á, thì chỉ cần ngồi trên tàu thì tới tối á là tới Hà Nội, thì đấy, thì mình mong muốn cái đó nhanh hơn, tới mình thấy cái đó có nó có nó còn có khả thi hơn là so với là đi tàu trực tiếp sang Trung Quốc. <laughs>
Ờ, từ Bắc vào Nam, ừm. Được. Ừm. Đúng rồi. Nhưng mà chính chính ra nếu mà hơi tham lam một chút, đúng không? Có khi là mình chọn cái, kiểu là, vừa du lịch trong nước, vừa du lịch nước ngoài như bạn bảo ấy, tức là mình đến Sa Pa, mình đến chỗ cửa khẩu ấy, và mình sẽ xoay đổi sang luôn bên Trung Quốc, thì một công đôi việc, phù hợp luôn.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Chính xác, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nên là mình cũng đã tìm hiểu rồi, nói chung là, khi mà sang cửa khẩu vô Vân Nam, thì nếu mà bạn có thể thử, thì bạn chỉ cần mất 20.000 để có vé thông hành thôi. Nhưng mà xui là mình đi vào hôm mùng 1, mình mình đi vào Tết, mùng 01/01, nên là người ta đóng cửa khẩu để bắn pháo hoa, nên là mình không thể sang được.
Ờ. Được. Wow. Hai chục nghìn thôi ấy hả? Ờ.
Nên nó không cần phải visa hay gì, nó sẽ cần một cái vé thông hành mà mình mua bằng tay, 20.000, thì mình nhớ là hai mươi nghìn.
Ừm, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn trong tương lai thì bạn sẽ có cơ hội thôi, chắc chắn là sẽ sắp xếp được thời gian, đúng không? Mà nếu không thì, ờ, để đến lúc, ơ, chắc là về hưu thì cũng không muộn. <laughs>
Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, rồi, đúng rồi. Chắc chắn, chắc chắn, không không thể nào không được, đấy. <laughs> Anyway, cảm ơn bạn, cảm ơn về những chia sẻ của bạn. Ừm, rồi, mình cảm ơn nhá, bye bye.
Đúng rồi, chắc chắn được. Rồi, cảm ơn bạn vì những chia sẻ của bạn nhá. Ừm.